อืม ผมมองว่า ถ้ามันเป็นตัวแอปพลิเคชั่น ใน ในส่วนของแบบแอปที่มัน ที่มันมีความแบบทางการอะ หรือว่าแบบที่มันมาตรฐานว่า คนก็ใช้เยอะโดยทั่ว ๆ ไปอะครับ เขาก็ ผมรู้สึกว่า เขาค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัย ในการที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูก ของลูกค้านะ คือ ตอนแรก ๆ อะ ผมก็กลัวอะครับว่า อุ๊ย อันนี้ คือ แบบเราพูดอะไรไปอะ มันขึ้นมาอย่างงั้นเลยอะ แบบพูดว่า อยากกินพิซซา อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ พอผ่านไปสักช่วงหนึ่ง พิซซา แฮมเบอร์เกอร์จะขึ้นมาหน้าฟีดเราแล้ว เราพูดว่า อยากได้แบบ เป็นแบบ เออ อยากออกกำลังกาย มันก็จะขึ้นมาเป็นแนว ๆ แบบว่าเป็น ฟ โคชฟิตเนส หรือเป็น Whey Protein ขึ้นมา อย่างเงี้ยครับ ตามฟีดของเราเลย เออ
อืม อืม อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ อันนี้แบบฟังดู แล้วก็รู้สึกแบบอันตรายเหมือนกันนะคะในยุคแบบนี้ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อย่าง อย่างที่คุณบอกเนาะ แอปซื้อของอะ มันก็จะเหมือน อ่า พยายามแบบดัน ดันโฆษณาในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณสนใจ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดาเรื่องนั้น มันมาตรง ๆ แต่หมายถึงเอาสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณ สนใจ มาขึ้นโฆษณา อย่างเงี้ย แล้วมันบ่อยไหมคะ ที่คุณก็ เอ่อ หลงกลไปซื้อเขา? อะไรแบบเนี้ย
อือ ใช่ครับ อืม ครับ อา ถูกต้องเลยครับ เออ โอ้โฮ หลัง ๆ ก็บ่อยนะครับ คือ ด้วยความที่เราพูดออกมา หรือ หรือเวลาที่ ที่เรา เราอะ คือต้องบอกอย่างงี้ครับว่า โทรศัพท์อะ มันแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ในปัจจุบันอยู่แล้วอะ คือ เราพกโทรศัพท์ไปอยู่เรื่อย ๆ อะ แล้ว แล้วตัวแอปพลิเคชัน ที่เราโหลดมาครั้งแรก แล้วก็กดว่ายินยอม ในการที่จะให้ ให้ใช้ไมโครโฟนนะครับ แล้วเวลาที่เราทั้งแบบไปกินข้าว หรือออกไปทำงานเนาะ หรือแบบออกไปเจอเพื่อน อย่างเงี้ย มันก็มีการที่จะแบบ เอ่อ เก็บข้อมูลเราอยู่เสมอครับ ระหว่างวัน อย่างเงี้ย ผมมองว่า สำหรับผมนะ มันเป็นความรู้สึก 2 ด้านอะ บางครั้งผมก็รู้สึกว่า มันจะต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปเนาะ เพราะว่าจะต้องถูก เอ่อ ดักฟังในการเอาข้อมูลแบบ สิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราชอบอะครับ ไป ไปใช้อะ แต่ผมก็รู้สึกว่า ในการใช้ชีวิตอะมันง่ายขึ้นจริง ๆ นะครับ คือแบบเหมือนเราแค่แบบพูดมาเฉย ๆ อะ แล้วมันก็จะเด้งตรงมากับความต้องการของเราเลยอะ เออ
<laughs> อา ๆ ค่ะ อือ อ๋อ อย่างนี้ ก็เท่ากับว่า โอเคล่ะ มันก็เหมือนแบบ เอ่อ มันมีทั้งประโยชน์เนาะ เหมือนกับว่า มันก็เหมือนเป็นเลขาคู่ใจของเราคนหนึ่ง ที่ เออ เหมือนรู้ใจเรานะว่า เราตรงนี้ เราอยากได้อะไร แต่ในข้อเสียนั้น มันก็มี เพราะว่าเหมือนเขา ก็จะรู้จักเรามากเกินไป จนเหมือนมันบางทีมันน่าอันตรายอะ เออ แล้วอย่าง เออ แล้วอย่างที่คุณบอกอะเนาะ คุณก็เหมือนหลงกล แอปซื้อของพวกนี้ไปบ้างอะ แล้วในการวิธีชำระเงินแบบนี้ เหมือนบางแอปเนี่ย เขาก็อาจอยากจะให้เราผูกบัตรเครดิต กับเขามีวิธีการ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร สมัครที่จะจ่ายเงินเป็นรายเดือนกับเขาแบบเนี้ยค่ะ อันเนี้ยคุณคิดว่า มันน่าปลอดภัย หรือว่าไม่น่าปลอดภัยยังไง แล้วแบบถ้ามันไม่ปลอดภัยเนี่ย มันจะมีวิธีแก้ไขยังไงอะค่ะ?
อืม <chuckles> เออ อ๋อ เออ <chuckles> ใช่ครับ เออ ก็จริงเลยครับ อา ครับ อืม อา อา ครับ อืม

เอ่อ ต้องบอกว่า ถ้าเกิดวิธีในการที่จะยืนยันตัวตนเนาะ หรือกฎหมาย PDPA ที่แบบในเรื่องของปกป้องความเป็นส่วนตัว หรือส่วนบุคคลน่ะ ถ้า ถ้า ถ้ามอง ถ้าเราใช้ในมุมที่มันดีอะ มันก็ดีมาก ๆ เลยครับ คือเหมือนกับว่า มันก็จะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอะว่า มัน มัน คนอื่นน่ะจะไม่สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณน่ะครับ ไปใช้เพื่อให้แบบแสวงผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ แต่ในทางกลับกันน่ะครับ มันก็มี เขาเรียกว่าอะไร กลุ่มคนหรือคนบางกลุ่มอะ ที่คอยจะแสวงหากำไรอะครับจากตรงนี้อยู่ ก็คือมีการรวบรวมเอาข้อมูลนี่แหละของ ของคุณน่ะ ที่มาคอยสแกนจากจุดกลาง แล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้ อาจจะเป็นขายให้กับผู้ไม่หวังดี หรือแบบเป็น เป็นขายข้อมูลอะครับ ออกสู่ภายนอก เออ
อืม <tsk> ทำไมฟังดู แล้ว ก็อันตรายอยู่ ดี <laughs>
<laughs> ใช่ครับ มันก็ มันก็เป็นว่า เออ มันก็อยู่ที่ ผมก็เคยมีประสบการณ์นะ ที่ ที่แบบว่าบางครั้ง ก็รู้สึกว่า เออ อันเนี้ย มัน มันเกินไปแล้ว ว่าแบบ เออ เราถูกละลาบละล้วงข้อมูลส่วนบุคคล จากแบบใน ในยุคปัจจุบันน่ะมากเกินไป
อา ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยเนาะ แบบเหมือน เหมือนที่คุณก็รู้ และก็ทราบดีเลยว่า ในยุคปัจจุบันเนี้ย เหมือนเราจะโดนให้ โดนเหมือนแบบว่า ให้แชร์ข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กับแอปก็ดี กับธนาคารก็ดี อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันแตกต่างจากสมัยก่อนมาก ๆ เลยนะ เออ สมัยก่อนทุกอย่าง มันจะต้องเหมือนทำด้วยมือ แบบอะไรก็ต้องเดินทางไป ใช่ ๆ คุณคิดยังไงอะคะ ระหว่างการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนถ่าย 2 ยุคนี้ แล้วคุณชอบยุคไหนมากกว่ากันน่ะ?
เออ ครับ อืม ใช่ครับ อืม อือ แน่นอนครับ เออ เป็นระบบแอนะล็อก ใช่ไหมครับ? เออ ๆ ๆ โอ้โฮ